Sabagay.
Eh, ano, um, sa sa tingin ko rock climbing tsaka ano, tsaka. Ano kaya 'no, alternatibong paraan?
Mm.
Eh, ano pumasok siguro sa training na maging pulis ganyan. <laughs> Oo, oo, di ba kasi kakaibang ehersisyo yung ginagawa nila tsaka ano pa consistent pa, di ba?
Ah, gusto mo o kaya militar di ba? Oo. Oo kakaiba nga diyan, oo, oo.
Tig-iilang bu tig tig-iilang buwan yun bago matapos ka di ba? Tsaka yun, yun yung ano siguro ano, ah, alternatibong paraan.
Oo.
Eh, sa sa tingin mo kaya paano makakatulong ang pakikilahok sa mga grupo o klase sa pag ehersisyo upang maging mas masaya at hindi nakakapressure ang karanasan?
Kaya syempre di ba pagka may mga parang mga pakikilahok sa m ayan di ba pagka may grupo ka o klase o kaya mga kaibigan na, syempre parang ma e enjoy mo ng mag exercise araw-araw. Hindi na siya yung parang mapipilitan ka, kasi di ba masakit mag exercise, eh, pag may kaibigan ka hindi mo na parang naiisip yung oras o yung tagal sa gym, kasi may kasabay ka na may kakwentuhan ka, tsaka yung iba pang mga exercise masusubukan mo kasi andiyan yung pipilitin kang sumama ikaw naman go ka lang.
Mm. Tama, tama, tama, tama, tama. Oo, tama, tama. Tama, tama, tama. Tama. Tama. Oo, tama, tama. Tama, tama.
Ikaw ba?
Sang ayon naman ako diyan kasi sa karanasan ko din dati eh. Nung m na college pa ako nun yung sabay kami ng mga tropa ko kasi iisa lang kami ng ano iisa lang kami ng tirahan isang apartment lang tsaka ano.
Oh. Oo.
Tsaka napag-isipan namin na pag mag ehersisyo ang isa ehersisyo kaming lahat kapag sabay kami, ah, kapag sabay kaming may bakanteng oras, eh, pag hindi sumama, ah, kinakantyawan namin pagbalik, ganun para ma oo para ma inspire siya sa susunod.
Oo. Oh okey.
Para wala talagang absent.

Imagine mo lang yung sa barko na lubid 'di ba malaki na yun eh, half lang no'n, half, siyempre malaki pa rin 'tsaka mabigat talaga.
Palang 'non.
Oo, yun lang yung ano ko, yun yung ika-4 ko na ano jumping rope kasi mahilig talaga ako sa jumping rope kasi yun yun yung ano ko, kumbaga ang gusto ko magpapayat, lalo e lalo na kapag may a-attenan ako na event lalo na pag may kasal, yun yung ginagawa ko sa ano sa kahit 2 linggo lang, 3 linggo ma magbawas, magbabawas ka talaga ng ano, timbang. Oo, para ano, cheat ba.
Parang exercise? Timbang. Ah, effective talaga siya, ah, okey.
Oo, sobrang effective talaga. 'Tsaka ano, 'tsaka parang tumatakbo ka na rin kasi pa patalon-talon ka lang. 'Di ba?
Oh.
'Tsaka yun.
Ano?
Oo, 'tsaka may tanong pa ulit ako sa'yo ah, paano mo maipapaliwanag ang koneksyon ng kasiyahan at ehersisyo sa iyong pang-araw-araw na buhay?
Sige. Pina paano mo ang koneksyon ng kasiyahan? Ayun yung kasiyahan na yun, parang hindi ko alam na dahil masaya ako nakakapag-exercise na pala ako kasi lakad-lakad lang eh. 'Tsaka naka-tutok yung 2 electric fan, minsan aircon para malamig. So, yung connection nung
Mm. <chuckles> Pano naman yung ano mo, pawis mo?
parang ayoko kasi mag-lagkit pero napapawisan pa rin ako pero, parang babagalan ko nalang lakad ko ganyan. Ayun, parang kahit papaano ah, hindi sumasakit yung kasu-kasuan ko, kasi dati ina-araw-araw ko talaga yan eh. Lalo na parang walang pasok nung nakaraan, so ayan, lakad-lakad pero naka-ano lang ako, naka-max lang sa 10K kasi minsan nalagpas ko, eh, masama pala yun, kasi pagkanasanay yung katawan mo halimbawa sa 12K binaba mo sa 10K. Hindi na siya eepekto kasi parang nasanay na yung katawan mo sa mataas so sinasanay ko lang na sa ganito. Kasi minsan lumalagpas din sa sobrang nood ko sa YouTube ganyan, so iyon, dahil sa nagiging masaya parang, yung kasu-kasuan ko ay bumubuti.
Oo. Hmm. Oo. Tapos. Mhm.